Bạn ơi, gần đây thì, ờ, mình, ờ, mới bắt đầu là chuyển sang là mình, à, tập, à, nâng tạ ấy. Thì, à, mình có một số các cái, a, nỗi lo nhỏ nhỏ thì, à, mình rất là muốn được, à, bạn, ừm, cho mình những cái lời khuyên để mình, à, không có cảm thấy lo lắng như thế nữa. Tại vì là khi mà mình cứ, ơ, lo lắng như vậy ấy, thì mình tập luyện, mình cảm giác là không có được thoải mái và mình mình thấy mình không có tự tin nữa. Đấy, mình sợ là mỗi khi mà mình nâng tạ thì lỡ may là mình có có có sơ ý, mình có đánh rơi tạ không thì lại lại chấn thương này. Đó. Rồi, à, nhiều khi là mình cũng sợ là, à, nếu mà mình mình thực hiện động tác không đúng, a, có khi nào là, à, mình cứ cố gắng mình, ờ, giơ sức, mình mình mình giơ tay lên cao ấy, thì, à, đến khi mà mình không không có kịp hạ tạ đúng với kỹ thuật ấy, thì, ờ, nó nó sẽ có có khi nào là nó sẽ làm cho mình là bị bị, à, bong gân hay là bị bị bị bị trật gân hay bị như thế nào không? Đó, thì, à, mình, à, cứ lo nhiều thứ lắm. Đó mình sợ là, ờ, rồi, ờ, sau khi mà mình tập như thế thì lỡ may mà, à, nó cứ đau hoài thì, à, mình lại ảnh hưởng đến công việc là mình không có làm việc được nữa. Đấy, thì thì bạn xem là, à, có cái mẹo nào để cho mình có thể, à, cải thiện đi được cái điều này không?
À, tập nâng tạ. Ừm. Ừ hứm, ừ hứm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Rất là nguy hiểm, đúng không? Ừm, ừm. Ô kê, ô kê. À, thì đầu tiên thì mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ cái một cái nỗi sợ rất là thực tế, đúng hông? Và quan trọng này, tại mình nghĩ là cái việc mà sợ chấn thương khi tập tạ á kìa là một cảm giác nó, kiểu, hoàn toàn hợp lý thôi. Tại vì mục tiêu của chúng ta là, kiểu, xây dựng một cái sức mạnh hông? Mà, kiểu, không phải gây hại cho cơ thể đi. Thì mình nghĩ bạn biết hông? Và cái điều may mắn á là hầu hết các cái chấn thương khi mà tập tạ thì đều có thể phòng ngừa được bằng cách là bạn chuẩn bị v và kỹ thuật nó đúng đắn á kìa. Thì ô kê, ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng đưa ra giúp bạn những cái lời khuyên phần nào đó để giúp bạn có xây dựng một cái chiến lược tập luyện nó an toàn hơn ha, thông minh hơn, để mà, gọi là, bạn có thể tăng dần cái mức tạ với sự tự tin, mình mà, kiểu, không bị lo ngại về chấn thương ha. Thì để mà làm rõ hơn cái tình hình hiện tại của bạn á kìa, thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi để mà làm rõ á kìa, thì bạn có sẵn sàng trả lời hông ha?
Ừm. Đó, đúng rồi. À. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Vậy Rất sẵn sàng luôn, bạn cứ hỏi đi.
Ô ô kê. Thì câu hỏi đầu tiên thì mình đơn giản thôi, mình muốn biết về cái trình độ cũng như cái kinh nghiệm tập luyện của bạn ấy kìa. Kiểu bạn là mới bắt đầu tập hay là tập lâu rồi? Tại vì điều này nó sẽ quyết định cái việc mà chúng ta nên tập trung vào kỹ thuật cơ bản hơn hay là nên tối ưu cái động tác tối ưu hóa cái động tác á.
À. Ờ, mình là người mới bạn ạ. Mình không phải là người có có kinh nghiệm về cái việc, à, tập tạ đâu. Ờ, còn các cái động tác khác thì, à, mình đã có tập từ lâu rồi, nhưng mà riêng là tạ là bây giờ là mình mới bắt đầu là lấn sân sang ấy, là mình, ờ, muốn, ơ, thử sức ấy bạn ạ! Đó.
À, người mới, rồi. Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm, rồi, vậy mình đã rõ phần nào cái trình độ của bạn ha, tức là bạn là người mới hoàn toàn, đúng hông? Ô kê, không sao cả. Ô kê. À, vậy thì mình muốn hỏi về bạn về cái, gọi là, cái phần nào đó cái lịch sử sức khỏe của bạn đi. Tức là bạn đã có từng bị chấn thương hoặc là đau mãn tính, ờ, ào trước đây hay không? Ví dụ như là bạn đau lưng, đau gô đầu gối, đau vai này kia tại vì những cái vùng này á là những cái vùng rất là dễ bị chấn thương mà sau khi tập nặng á.
Đúng rồi. À. Ừm. Ừm. À, mình thì không có một cái cái cái chấn thương nào từ xưa bạn ạ. Ờ, mình hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà chỉ có thi thoảng là mình cũng có hay là bị, à, chuột rút một chút. Đấy, thì kh mình không biết là liệu là nó có ảnh hưởng gì không? Còn lưng thì, ờ, ờ, tại vì là mình cũng, a, hay lười tập luyện ấy, cho nên là lưng của mình thực ra là cũng cũng cũng mình cảm giác như là nó cũng không có là được, ờ, ờ, tuyệt vời lắm. Cho nên là, à, đó, <sniffs> mỗi lần mà mình tập mình nâng tạ thì mình cũng hay lo là là cái lưng của mình nó sẽ bị sụn lưng đấy. Đó, kiểu, như là, ờ, nó nó bị thắt dây chằng lại, mình mình cũng hay sợ là mình bị như thế lắm tại vì mình không quen ấy bạn.
À há, à há. Không sao. Không có được. À, ô kê, ô kê! Ừ hứ. Ờ, rồi, rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Ô kê, mình hiểu phần nào được cái tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn rồi ha. Vậy thì không biết là trong quá trình tập luyện đó kìa thì có cái bài tập nào nó gây cho bạn cái s sợ hãi cho bạn hay không? Kiểu như là, bài tập đó hoặc là động tác nào đó, ví dụ là bạn tập mà kiểu nâng tạ hay nè tập chống đẩy hay tập squat này kia á kìa? Hay là bạn sợ khi mà cái mức tạ nó vượt quá một cái ngưỡng nhất định chẳng hạn?
Ừm. Ừm, thì, ờ, mình sợ thì mình sợ, ờ, nhiều thứ lắm. Ờ, thực ra là do mình sợ là, kh mình nâng nâng cái mức tạ, mà nó quá sức so với mình và mình lại cứ thế là mình thử ấy, thì, à, cũng sẽ gây hại này. Rồi mình cũng sợ là mình bị, ờ, lơ đãng trong cái lúc mà mình nâng tạ lên và mình không có để ý rồi rồi, à, không may lại có đánh rơi, rồi lại để đánh ưm, đó, rơi bị trượt ấy, thì, ờ, nó cũng, ơ, có thể là dễ là bị, ờ, rơi vào chân. Đó. Hay Rồi rồi cũng có thể là, ờ, mình cũng nhiều khi là mình cũng cũng lo nhiều thứ nữa. Ví dụ như là mình thực hiện không đúng các động tác rồi nó sẽ bị sái tay các kiểu. Đó.
Ừm. Rồi. Ừm. À há, rồi, rồi, rồi. Đúng, đúng đúng, nó dễ rơi vào chân. Ừ hứm. Ừm, sái tay đồ ha. À, vậy thì nó để mà là, gọi là, tránh những tình trạng đó kìa, thì hông biết là tại hiện tại á kìa, bạn tập bạn có sử dụng những cái trang thiết bị hỗ trợ nào hay không ha? Ví dụ như là bạn có sử dụng dây đai lưng á, khi mà bạn để nâng tạ này kia nè, hay là bạn có sử dụng cái những băng quấn cổ tay, hay là cái như là giày mà, kiểu, giày tập tạ đế phẳng á. Tại vì mình thấy là nếu mà dùng cái trang thiết bị đúng á thì có thể phần nào để giảm những cái rủi ro chấn thương khác khá là đáng kể đó.
À. Ừm. Ôi, ờ, những những thứ mà bạn vừa mới kể ấy là thực ra là mình mình cũng chưa có từng sử dụng bạn ạ, mình, ờ, đi tập là mình c mình cứ thế là mình mình đến là mình chỉ biết tập thôi, à, mình cũng không để ý là, à, hóa ra là còn có cả là dây đai lưng nữa à? À, hay là có có bao tay, đúng không? Bao tay thì, à, mình mình cũng à, bao tay thì mình có, có sử dụng nha, ờ, giày thì mình chỉ là sử dụng, ờ, những cái giày mà mình đi tập thông thường ấy bạn, thì mình cũng không có để ý lắm là không biết là cái giày này nó có phù hợp để mà mình mình tập bài tập nâng tạ không?
À, chưa từng sử dụng. Ừm. Ừm. A há, à há. Rồi, rồi, rồi. Đó, thì m nếu mà bạn chưa có thì chắc là trong tương mình sẽ tư vấn cho bạn, để mà sắm thêm một số dụng cụ có thể hỗ trợ cho bạn trong quá trình tập luyện, để mà tránh bị chấn thương sau này ha. À, và thêm một câu hỏi nữa mình muốn hỏi bạn á kìa, là không biết là cái sự chuẩn bị khởi động cũng như là cái quá trình phục hồi của bạn thì như thế nào ha? Kiểu như là bạn có dành nhiều thời gian để cho cái việc mà, kiểu, khởi động làm nóng người, hay là cho quá trình, kiểu như, giãn cơ phục hồi sau mỗi buổi tập hay không? Tại vì à, mà bạn biết á, nhiều khi cái, gọi là, cái sự chuẩn bị kém á, là cái nguyên nhân hàng đầu gây đến việc chấn thương đó.
À, ô kê, ừm. Ừm. Ừm. À, ờ, mình cũng có là chuẩn bị bằng cách là mình cũng có khởi động nhẹ bạn ạ. Thì mình cũng cũng có có có một số các cái động tác khởi động tại vì mình cũng hỏi các cái bạn tập ấy, thì họ cũng chỉ cho mình, còn cái việc mà giãn cơ thì sau khi mà mình nâng tạ xong ấy, thì mình cũng có x thả lỏng một số các cái động tác như là mình mình, à, mình cúi khom người, rồi mình thả lỏng hai tay khua khua đấy bạn. Đó, thì là mình cũng có làm một vài các cái động tác như thế, thì, ờ, mình cũng không biết là liệu rằng là cái cái thời gian mà mình, ờ, luyện tập mình khởi động và mình giãn cơ như thế là không biết là nó đã đủ chưa? Đã đủ khoa học chưa ấy? Tại vì thông thường là mình do mình cũng hay bị gấp thời gian cho nên là, ờ, mình cũng chỉ ở khởi động, ờ, một vài phút và mình cũng chỉ thả lỏng cũng đầu đó cũng tầm khoảng, ờ, 5-10 phút gì đó, 5-7 phút gì đó thôi là mình lại nghỉ rồi, thì không biết là có có có ô kê không nữa?
Ừm hưm, ừm hứm. Rồi, rồi. Ô kê, ô kê. Ô kê, cái thời gian thì nó cũng hông quan trọng đâu, mình sẽ tư vấn cho bạn thêm sau ha. Ờ, và, ờ, về để mà nói thêm, ừm, về cái nguồn gốc nỗi sợ của bạn đi, tức là bây giờ giả sử bạn không có bị chấn thương nha, nhưng mà có thể trong quá trình bạn tập luyện ấy kìa, thì bạn từng thấy ai đó bị chấn thương đi, hoặc là bạn có thể xem những cái video thông tin mà bạn xem trên mạng á, mà, kiểu, bị những cái chấn thương gì có thể là nặng trong quá trình tập luyện, và có khi nào nó những cái, ừm, sự việc như vậy nó ám ảnh bạn, nó khiến bạn, gọi là, gây ra cái nỗi sợ cho bạn khi mà bạn tập luyện hay không?
À. Ừm. Ừm, à, cũng có nha, tại vì là một người bạn của mình là cũng tập tạ và, à, bạn ấy thì, à, khá là liều ấy, nên là bạn ấy nâng một cái mức tạ rất là nặng. Thì, à, mình thấy là bạn ấy cố sức để bạn ấy nâng lên, sau đó thì bạn ấy bị đau trong một thời gian, ờ, kh cũng khá là lâu đấy nha. Ờ, bạn ấy bị, à, đau ở như cổ tay và sau đó cũng đau luôn cả như phần lưng ấy, tại vì là bạn ấy cố gắng bạn nâng lên cao mà, đấy, sau đó bạn ấy lại hạ hạ vội xuống ấy bạn ạ. Đó, thì không biết là nó nó cũng thành là một cái nỗi ám ảnh, thành ra là mình cũng sợ là có khi nào mình thực hiện mà không đúng ấy, mà mình nại cũng bị đau như thế thì, ờ, thực ra là nó cũng rất là phiền phức khi mà mình, ờ, còn phải có cả cái cuộc sống cá nhân cũng như là cuộc sống công việc của mình nữa. Đấy.
Ừm. Rất là nguy hiểm. Ừm. Ừm. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đó, rồi. Và cái câu hỏi cuối cùng mình muốn hỏi bạn á kìa là không biết là, kiểu, hiện tại cái môi trường tập luyện của bạn thì như nào? Ví dụ như bạn tập một mình hay là đã có huấn luyện viên, hay là bạn tập có kinh nghiệm bên cạnh, để mà có thể là hỗ trợ và s kiểm tra những kỹ thuật khi cần thiết rồi?
Ờ, mình thì, à, mình tập ở 2 nơi nha, khi mà ở nhà thì mình chỉ có tập một mình mình thôi, nhưng mà ở nhà thì mình có cái mức tạ nó nó nhỏ á, thì cái nỗi lo của mình nó cũng ít đi, thì mình chỉ, à, lo là mình mình thực hiện không đúng động tác, rồi, à, ờ, hay là mình, à, mình sơ ý mình đánh rơi thôi. Còn, ờ, khi mà đến cái phòng tập ấy, thì, ờ, mình lại, ờ, sẽ có huấn luyện viên để mà chỉ cho mình nhưng mà mình cũng cứ lo lắm. Tại vì là huấn luyện viên thì họ cũng không phải là lúc nào họ cũng đứng bên cạnh mình 24/24 được, thì họ còn có lúc là họ còn phải lo cho người khác nữa, đó. Cho nên là, ờ, mình cũng cũng chỉ là đa số là cũng là tự mình, để mà mình phải tự, ờ, ý thức mình tập lấy thôi bạn ạ.
À, tập 2 nơi ha. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Đúng, đúng, đúng. Rồi, vậy thì bạn cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là chi tiết cái tình hình hiện tại của bạn ha, vậy thì tiếp theo đây mình sẽ đưa ra những cái lời khuyên, để giúp bạn cải thiện cái tình hình này ha, thì bạn, à, có thể thử ha. Thì lời khuyên đầu tiên á, mình muốn dành cho bạn là có thể là bạn nên, gọi là, kiểm tra cái kỹ thuật, đúng hông, và thực hiện động tác một cách an toàn ở đây, kiểu, là bạn đầu tư vào thời gian có thể vào việc học tập, học kỹ thuật nó chuẩn xác nè với tạ nhẹ chẳng hạn. Bạn có thể là quay video khi tập và so sánh những với những cái video hướng dẫn của các cái chuyên gia, huấn luyện viên này kia á kìa, thì mình nghĩ là kỹ thuật hoàn hảo với khoảng 80% sức mạnh thì nó luôn tốt hơn, kiểu, là kỹ thuật mà cầu thả với 100% sức mạnh á, bạn thấy sao?
À. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, đúng rồi, có nghĩa là mình phải đầu tư thời gian để mình học, ờ, cái kỹ thuật cho nó chuẩn trước đã, ơ, đừng có vội thực hành, đúng không bạn? Ờ, quay lại để mà mình đi so sánh, cũng như là mình đi hỏi những cái người mà họ đã có những cái video, ơ, video hướng dẫn thật là kỹ rồi, ừm, mình thấy là cái cách này là nó rất là hợp lý đấy.
Ừm, chính xác. Đúng, đúng, đúng. Rồi, cái lời khuyên thứ hai mình muốn dành cho bạn thì chắc là bạn cũng nghe nhiều rồi đi, nhưng mà, kiểu, chắc nói nói đi, nói lại thì cũng không thừa đâu, là, kiểu, bạn nên bắt đầu nhẹ nhàng thôi và có thể tăng khối lượng tạ từ từ. Tại vì bạn có thể áp dụng những cái quy tắc là, kiểu, tăng, a, cái tải, ừm, tải trọng của tạ một cách thận trọng á kìa, mình là chỉ tăng tạ khi mà bạn cảm thấy bạn hoàn toàn thoải mái với mức tạ hiện tại, đúng hông? Và có thể thực hiện được tất cả các cái lần lặp lại á kìa, với cái kỹ thuật hoàn hảo và tăng tạ thì chỉ cần tăng lên tăng từ là là 5-10% mỗi lần thôi là đủ rồi đó, bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ờ, về cái điều này thì mình cũng, ơ, cân nhắc và lưu ý thật là kỹ, tại vì là mình là người mới mà, thì mình cũng không nên vội vàng, cái việc mà mình bắt đầu từ từ thì, ờ, nó sẽ rất là tốt cho mình. Mình nhớ rồi bạn ạ.
Ừm. Ô kê. Rồi tiếp theo là các cái biện pháp phòng ngừa á và phục hồi nha, à, để mà gọi bạn thì mình nghĩ là bạn nên ưu tiên khởi động nhìn trong đợi kỹ nha, tức là 5-10 phút nhẹ nè, có thể đơn giản là tập cardio hoặc là thêm 5-10 phút để mà gọi là khởi động các cái khớp á, để mà bạn quá trình mà tập, à, và quá trình phục hồi cũng bạn cũng nên coi trọng hơn nha, nên là ngủ đủ giấc nè. Chế độ dinh dưỡng cũng nên coi trọng và cố gắng là giãn cơ s mà sau khi mà hoàn thành buổi tập á là không thể gọi là thiếu đâu, tại vì nếu mà cơ thể bạn mệt mỏi là cơ thể dị rất là dễ bị chấn thương đó.
Đúng kỹ. À. Ừ. Ừm. Ừ, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình phải, à, chú tâm vào cái việc là khởi động và sau đó nữa, ờ, đúng là mình hay có cái kiểu là mình không có khởi động kỹ ấy, ừ. Khởi động kỹ thì sẽ sẽ giúp cho mình là tự tin hơn và cơ thể sẽ được, à, à, giảm bớt đi được cái những cái rủi ro, đúng không? Ừ, mình nhớ rồi, ô kê.
Ừm. Ừm, đúng. À, và bên cạnh đó thì bạn cũng đừng có ngại ngần để mà xin sự hỗ trợ từ có thể là những cái chuyên gia huấn luyện viên hay là những cái bạn tập mà có nhiều kinh nghiệm ha. Có thể bạn có thể nếu mà tài tình hình tài chính cho phép thì có thể là cân nhắc thuê huấn luyện viên cá nhân luôn, trong vài buổi tập đầu á, để họ có thể kiểm tra kỹ thuật và sửa cho bạn. Và nếu bạn không thì có thể là bạn, ừm, ở phòng gym này kia, bạn có thể tập chung với một người bạn tập nào đó đáng tin cậy, đúng không? Và bạn có thể nhờ họ gọi là hỗ trợ nâng tạ, đúng không? Cho bạn trong những cái thời trong cái bài tập khi cần thiết chẳng hạn, thì phần nào đó cái những cái sự hỗ trợ này nó sẽ giúp bạn giảm đi cái nỗi sợ bị tạ nặng nó đè, á, kìa.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi đấy. Ừm, có lẽ là mình cũng sẽ phải cân nhắc đến cái việc là mình sẽ nhờ một chuyên gia để mà hỗ trợ mình cái những cái, ờ, ban đầu như thế này. Ờ, chỉ cần là một thời gian đầu để mà mình nắm rõ được kỹ thuật thôi, đúng không? Khi nào quen rồi thì, ờ, mình không cần nữa. Ừm, mình thấy là cái cái điều này là nó rất là đáng đấy.
Ừm, đúng rồi. Rồi. Ừm, và cái cách lời khuyên cuối cùng thì mình có khuyên bạn là có thể là sử dụng trang thiết bị hỗ trợ đúng lúc và đúng cách á. Tại vì có thể là sử dụng đai lưng á thì nó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối đâu, mà gọi là sự thông minh á. Tại vì đai lưng giúp chúng ta tăng áp lực ở bụng nè cũng như là ổn định cột sống trong các bài tập rất là nhiều nhưng mà chỉ sử dụng khi mà tập nặng thôi nha, không nên dùng cho mọi bài tập á, để gọi là cơ cốt lõi vẫn được phát triển đều đặn đó.
À. Ồ. Ô kê, ô kê. Ừm, mình nhớ rồi. Ờ, vậy thì, ờ, mình sẽ phải sử dụng thêm đai lưng để mà hỗ trợ cho mình cái lúc mà mình, ờ, tập tạ như thế này nữa. Ừm, rất là hợp lý, cảm ơn bạn đã cho mình, à, những cái lời khuyên hay là những cái mẹo để mà mình, à, tập à, rất là hay ngày hôm nay nha. Ờ, mình cảm ơn bạn, à, thực sự là nếu mà không có bạn là mình sẽ không biết là mình nên tập như thế nào cho đúng đấy.
Ừm. Ừm, rất hân hạnh ha, chúc bạn mau chóng thành công.
Ô kê.